อา ก็เป็นการผิดพลาดครั้งใหญ่เลยนะคะ เนี่ย เอาตัวร้ายมาด้วยอะ <chuckles>
ใช่ ใช่ แล้วเขาก็แบบ โอ้ มันสนุกมากเลยอะค่ะ แล้วเขาก็ 3 คนก็ต้องช่วยกันต่อสู้ในเรื่อง ๆ เนี้ย มันเลยทำให้เราอะแบบยิ่งชอบ Spiderman เช้าไปใหญ่ จังหวะที่เราเห็นอีก 2 คนเข้ามาอยู่ในโลกเดียวกันเนี่ยเรากรีดออกมาสุดคอเลยค่ะ
อืม <chuckles> โอ้โฮ ก็แสดงว่า อะ อันเนี้ยแสดงว่าเป็นเบอร์ 1 ในใจคุณจริง ๆ อะค่ะ อะ แล้วถ้าอย่างงั้นน่ะค่ะ ขออนุญาตถามถึงเบอร์ 2 ได้ไหมคะ ว่าตัวละครที่คุณชื่นชอบที่สุดตัวที่ 2 เนี่ยค่ะคืออะไรเหรอคะ?
คือ Iron Man ค่ะ
อ้าว เมื่อกี้ก็มีพูดถึงไปแล้วนี่นา
Baby take my hand. I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man And I love you <laughs> อ้าว <chuckles> เราเข้าถึงแล้วค่ะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนใจ เขาเรียกว่า Plot twist ค่ะ
<chuckles> ไหนบอกว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีไง? เราเข้า ไม่ถึง เราเข้าไม่ถึง แล้วมันกลายเป็นเบอร์ 2 ของเราได้ยังไง? <laughs> อ๋อ โอเค ๆ คือเมื่อกี้เนื่องจากเราจะต้องพูด ถ ถึงเบอร์ 1 ของเรา ดังนั้นอะเราจะมาให้แบ่งความชื่นชอบไปเบอร์ 2 ไม่ได้ อืม
<chuckles> ใช่ เราก็ต้องทำ ถูกต้อง ถูกต้องเลยค่ะ เพราะว่าเขา อันนี้เป็นเบอร์ 1 ไง อืม
อา โอเค ๆ อะ ถ้าอย่างงั้นมาเลยค่ะ ว่าทำไม Tony Stark Iron Man ของเราถึงเป็นเบอร์ 2 คะ?